ช เรา เรา เราด้วยความที่ อันนี้มันต้องอยู่ ค ที่ประสบการณ์เลยอะครับ คือกับการที่ ในครั้งแรกเนาะเราอาจจะมี ค่า ค่าแบบค่ายังไงอะ ค่าครูครั้งแรก เราอาจจะแบบเลือกมาแล้วมันก็อาจจะมีแบบ ผิด ผิดพร่องบ้าง แบบเนื้อใช้ไม่ได้บ้าง แบบว่า เออ เนื้อแบบมานานแล้ว รสชาติมันก็จะแบบไม่เหมือนกับเนื้อที่สด หรือ โดยปกติอะครับ เราก็จะมีการเทียบกับร้านอื่นน่ะ คือ คือสีอะครับมันเป็นสิ่งที่เราสังเกตด้วยตาได้อะ โดยที่เราไม่ต้องไปถามเลย ถูกไหม ถ้าเราเห็นว่า ร้านนี้มันออก สี สีแดงแปลก ๆ แดงปะแล่ม ถ้าเทียบกับร้านที่เราเคยผ่านมา หรือร้านอื่น ๆ อะ เขายังออกแบบเป็นแดงสด อะไรอย่างเงี้ยครับ เราก็จะ เราก็จะรู้ว่า เออ เขา เขาอาจจะมีการใส่สาร หรือใส่สีอะไรบางอย่างลงไป อย่างเงี้ยครับ หรือถ้าเราคาใจจริง ๆ นะ บางครั้งอะเราก็เดินเข้าไปถามเลย เออ เอ๊ย เนื้อสีสดจังเลยนะครับ อันนี้รับมาจากที่ไหน? ถ้าเกิดว่าพ่อค้าเขา เขาตอบแบบแหล่งที่มาได้ อย่างเงี้ย เราก็จะโอเคล่ะ แต่ แต่ถ้าลูกค้าดูแบบ ก็ ก็เนื้อทั่ว ๆ ไปแหละ อันเนี้ยแบบตอบคำถามเราไม่ได้แล้ว อืม ใช่
อืม ค่ะ อา อือฮึ อือฮึ อือฮึ ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ ๆ อืม อือฮึ ๆ ค่ะ อืม อืม อ้อ ค่ะ อืม อืม อา ไม่ได้แบบตอบเจาะจง อืม ก็สังเกตจากการตอบคำถาม เอ๊ะ แล้วเมื่อกี้อะค่ะ ที่คุณพูดถึงเรื่องของการเปรียบเทียบอะ แสดงว่าเวลาที่คุณไปตลาดเนี่ย คุณต้องเดินดูก่อนใช่ไหม? ก่อนที่จะตัดสินใจซื้ออะ ต้องดูหลาย ๆ ร้านก่อนว่าร้านนี้เป็นยังไง? อันนี้ก็คือเหมือนเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งเช่นกันใช่ไหมคะ?
ใช่ ๆ แบบ อืม ครับ ใช่ครับ

ถูกต้องครับ แล้วก็รู้สึกว่ามัน การเดินตลาดสดน่ะมัน เราได้เลือกของด้วยตัวเองอะ มากกว่าแบบเรา เราไปเดินห้างซูเปอร์มาร์เกตเนาะ แล้ว แล้วแบบเราไปเลือกอะ คือของเขาก็จะมีการแพ็ก เตรียมใส่ ใส่แพ็กเกจของเขามาเลย คือเหมือนกับมันจะมีมาตรฐานที่แบบทางห้างเขาจัดมาแล้วอะ แต่ถ้าไปเดินตลาดอะ โอ้โฮ มัน มันเป็น ใช้คำว่าตาดีได้ตาร้ายเสียเลยนะ เออ ใช่ครับผม
อืม อืม ค่ะ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อืม แล้วอย่างงี้วิธีการเลือกของคุณคือยังไงคะ ในการเลือกของในตลาดเนี่ยค่ะ เคล็ดลับ เทคนิค นี่คืออะไร?
โอ้โฮ ได้เลยครับ เอา เอาไปทีละหมวดเนาะ ถ้าเป็นอย่างหมวดเนื้อสัตว์เนี่ย คือต้องบอกว่าตอน ตอนที่เราไปเดินตลาดแรก ๆ อะครับ แบบตอนแบบยังเริ่มหัดเดินตลาด โอ้โฮ เรา เรามองแล้วมัน <tsk> มันมีแต่อะไรแบบ เนื้อมันก็จะแบบเป็นสีแดง ๆ ใช่ไหม ถ้าเป็นอย่างหมวด หมวดปลา มันก็เป็นปลาที่แบบยังว่ายอยู่ในบ่ออยู่เลย อย่างเงี้ย แล้วเขาค่อย ค่อยมาทำให้ ให้เราอะ เออ แล้วตอนเราเห็นตอนแรกเราก็ไม่กล้าที่จะแบบไป ไปซื้อ หรือว่ากล้ามองอะ คือ ค เรารู้สึกว่า
อา ค่ะ อือฮึ อืม อือ ๆ ค่ะ อือฮึ อืม อืม ก็คือแบบเหมือน เหมือนค่อนข้างที่จะแบบน่ากลัวนิดหนึ่ง อะไรอย่างนี้เหรอคะ? หรือว่า เออ ๆ
ใช่ ๆ คือส่วนตัวเราก็กลัวหน่อย ๆ แต่จนเขาก็มีแม่ค้านะ ตอนนั้นเราไปซื้อ ซื้อเนื้อหมูอะ แม่ค้าก็บอกว่า "จะ จะกลัวทำไม? สุดท้ายแบบก็เอาไปกิน เราเอาเขามา เราก็กินเขาให้หมด เออ อย่ากลัวที่จะจับ ถ้าแบบเรา เรากลัวที่จะจับอะ เราก็จะไม่รู้ว่าของนั้นน่ะมัน มันดี มันสดไหม?" อย่างเงี้ยครับ ใช่เลย คืออย่างวิธีการเลือด เลือกเนื้อสัตว์ ที่เป็นหมู หรือว่าเนื้อนะครับ เราต้องดูที่ผิวของ ของตัวเนื้ออะ มันจะต้องออกสีแบบชมพู ๆ แล้วก็จะไม่มีคราบเมือกอะครับผม แล้วก็ เอ่อ กลิ่นของเนื้อสัตว์อะ มันก็เหมือนกับกลิ่น กลิ่นคนเราเนาะ ถ้าเกิดว่ามัน มันทิ้งไว้นานน่ะ มันก็จะมี ส่งกลิ่นที่แบบไม่ดีได้อะครับ แต่ถ้ากลิ่นไม่แรงมาก อันเนี้ย อันนี้ก็คือว่าเป็นเนื้อ ที่แบบเพิ่งสด เพิ่งเอามาลง ใช่ครับ
ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ อืม อืม อืม อืม ค่ะ ค่ะ อา อืม อืม อืม อืม ดี เออ ก็คืออันนี้เนี่ยเราสามารถแบบสังเกตได้ด้วยตาเลย ใช่ไหมคะ โดยไม่ต้องแบบว่า ไม่ต้องสัมผัสใช่ไหม?

อา เพราะว่าเรารู้สึกว่ามัน มันมีชีวิตชีวาอะครับผม การ การที่เราไปเดินซูเปอร์มาร์เกตเนี่ย เหมือนเราก็จดจ่ออยู่กับรถเข็นของ ของใครของมันเนาะ แล้วก็จะมีการหยิบ แล้วก็เดินไปตามโซนที่แบบเขาจัดให้อะ แต่ถ้าเป็นตลาด โอ้โฮ ถ้าเราเดินเข้าไปน่ะครับ สิ่งแรกที่ ที่มาแบบเตะจมูกเราเลยน่ะ ก็คือกลิ่นใช่ไหม? มัน มันจะมีกลิ่นเฉพาะอะครับ ของ ของตลาด มันจะเป็นกลิ่นที่แบบรวมทั้งแบบความคาวของเนื้อสัตว์ หรือจะเป็นกลิ่นของ ของผัก ผักสดอะครับที่มันลอยมา หรือในบาง บางตลาด ก็จะมีการขายอาหารแบบปรุงสุก โอ้โฮ แล้วกลิ่นเหล่านั้นน่ะ พอมันมาตีกันนะ โอ้โฮ คุณ มันจะเป็นกลิ่นที่ โอ้โฮ ยาก มันหาไม่
อืม ค่ะ อะฮะ อืม ๆ ค่ะ อืม อา ค่ะ ค่ะ อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ อืม มันให้บรรยากาศกว่าใช่ไหม?
มันหาไม่ได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตล่ะครับ ต้องบอกอย่างงี้ แล้วเราก็จะแบบได้ยินเสียงแม่ค้าตะโกนแบบ เออ มาเข้าร้านฉันนะ ร้านฉันแบบขายอันนี้นะ อย่างเงี้ย หรือ หรือแบบบางทีเราผ่านหน้าแผงเนื้อ แผงผักอะ มันก็ได้ยิ ได้ยินลูกค้ากับแม่ค้า มีการแบบพูดคุย เถียง ต่อล้อต่อเถียงกัน ในเรื่องของการต่อราคาอย่างเงี้ยครับ เออ
อา อืม ค่ะ อืม อือฮึ อือฮึ อืม ๆ อา อา ก็คือเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเหมือนปฏิสัมพันธ์กัน 2 ทางเนาะ ไม่ใช่แบบทางเดียวอะ ถ้าไปแบบ เออ ซูเปอร์มาร์เก็ต เราก็แค่แบบเลือก ๆ จาก แพ็กเกจ แล้วก็แบบหยิบ ๆ มา แต่ว่าถ้าเป็นแบบในตลาดสดอย่างเงี้ย มันก็จะแบบเราสามารถเลือกได้ มีการคุยได้ เอ๊ะ! อันนี้หมูตัวนี้ฆ่าเมื่อไร สัตว์ไอ้นี้เป็นยังไง อะไรเงี้ย มัน มันยังมีในเรื่องของที่มาที่ไปด้วย ใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ครับ ถูกต้องเลยครับ แล้วก็สิ่ง สิ่ง สิ่งที่ผมชอบที่สุดนะ คือ คือเหมือนกับถ้าเราไม่ หาอะไรไม่เจออะ แล้วเราแบบไปถาม ไปถามแบบแม่ค้า หรือถามคนที่อยู่ในตลาดอะ มันมักจะได้แบบร้านที่ ที่แบบเขาอะ เขาทำเหมือนกับเขาก็เคยซื้อ แล้วก็มีประสบการณ์น่ะ แล้วเขาก็จะมาบอกเราอะ ใช่ครับ
อืม ค่ะ อะฮะ อือฮึ อืม อืม ก็คือเหมือนได้รับการรีวิว ได้ ได้ฟังจากการรีวิวของคนในพื้นที่ เป็นร้านลับก็ได้อะ พูดว่าเป็นร้านลับที่เราอาจจะแบบได้แบบ เอ๊ย! ไม่คาดคิดว่า เอ๊ย! มีร้านดี ๆ แบบนี้ด้วย ไรงี้ใช่ไหมคะ?
เออ แล้วการ ถูกต้อง ใช่ครับ ใช่ ใช่ครับ อย่างบางทีเรา เราไปถาม เราไปถามแบบแม่ อ ต แม่ ๆ ยาย ๆ เนาะ ที่แบบมาเดินตลาด ก็ถามว่า "แม่ครับ วันนี้ผมอยากได้เนื้อ เนื้อวัวไปทำเป็นแบบ เป็นแบบไปย่าง ไปทำสเต็กงี้เนาะ มี พอมี จะ ร้านไหน?" แล้วก็แม่ ๆ ยาย ๆ ครับ ก็มักตอบว่า "อ๋อ ถ้าเป็นเนื้อวัวเหรอลูก ก็จะมีร้านแบบ อยู่ตรงแบบในสุดของตลาดเลยอย่างเงี้ย เดินเข้าไปก่อนถ้าเป็นร้านนอก ๆ เงี้ย ก็มันจะแพงหน่อย" เออ เรา เราก็แบบ เออ ก็ได้เป็นร้านเนื้อที่ถูกมาเงี้ยครับ เออ
อือ ค่ะ อือฮึ อือฮึ อือฮึ อือ ค่ะ อืม อือฮึ อืม อา ก็เหมือนเราก็จะได้ข้อมูลเชิงลึกด้วย ใช่ไหมคะ?